Aduh gila sih itu.
<chuckles> Dan ya habis itu aku disuruh ke lapang Kak, nah, dari istirahat aku hormat bendera sampai pulang Kak.
Apain. Oh oke itu, kamu sama temen-temen kamu tuh berempat tuh orang-orang yang sama?
<laughs> Dan Iya Kak, memang kami nih heeh, memang kami ini gak bisa dipisahin gak udah udah sepaket aja. <chuckles>
Empat-empatnya. Mmm. Mhm, gak ada takutnya, gak ada kapoknya ya kalian ini ya.
Eee, gak ada Kak, gak ada udah biasa Kak, itu, dan ya abis itu setelah, habis setelah upacara itu bukan upacara itu hormat bendera Kak, nah pas orang-orang pulang nih ya, kami ini suruh dik ini keliling lapangan Kak, lari jadi guru ini baik hati banget gitu ya beliin rokok gitu 1 orang 1 bungkus gitu, nah tapi, harus di rokoknya itu 4 Kak, 4 batang Kak, <chuckles> sekaligus sambil lari Kak, <chuckles> bayangin Kak, aduh.
<laughs> Heeh. Oke <gasps> Wah. Sambil lari. Wah gila sih wah gila sih ini, terus masih nggak kapok juga tuh kalian tuh udahnya?
Ya ak Mmm, sedikit Kak, sedikit kapok.
Lumayan ya paling gak ya minimal minimal banget ada lah ya kapoknya ya, berhasil ya ajaran gurunya ya, tapi ini tapi ini s ini seru banget sih ini seru banget sih cerita-cerita kamu masa SMP ini, si geng nakal ini tapi, eee, salah satu hal yang aku penasaran apakah kebandelan kalian kamu dan teman-teman kamu ini, eee, selama SMP deh ini kan bahasnya pas SMP nih berarti itu ak berpengaruh dong ke prestasi kamu atau bahkan ke os eee, orang tua orang tua murid masing-masing orang tua kamu orang tua teman-teman kamu nih yang bahkan udah sampai sering dipanggil-panggil itu, ada pengaruhnya nggak? Atau ternyata nilai kalian tuh tetap, terbagus gitu cuman ya emang kelakuannya aja sih sulit gitu gimana? Mhm
Iya. <chuckles> Ya, heeh heeh. Mmm. Apa tuh? Mmm. Iya. Heeh heeh. Eee. Oke, eh, sebenarnya kalau nilai ya, mungkin kita ini gak bodoh-bodoh banget Kak, entah kenapa ya nilai kita ini ya standar-standar aja gak pernah paling belakang gitu Kak, jadi ya, kalau mungkin diperingkat itu ya sekitar 10 kadang aku juga masuk peringkat 4 gitu Kak, sering, peringkat 4 nah, <chuckles> dan itu berbanding kebalik nih waktu aku SMA Kak, sebenarnya.
Ih. Mmm. Wah. Oke, bagus.

Ih, kasihan banget, lagi.
Waduh. Ya udah gitu, akhirnya ya mau gimana lagi, karena kan udah jadi udah ke-gap, abis itu udah jadi pemimpin upacara, abis itu kita suruh bersihin itu, si toilet itu, Kak.
Itu beneran itu beneran kalian enggak ditemenin sama ini, sama tukang bebersihnya, gitu? Jadi, beneran kalian cuman dikasih apa, eee, alatnya sama cairannya aja, enggak ditemenin sama petugas, nih?
Aha. Enggak. Enggak ada Kak, kita cuma bersihin, ya udah.
Tapi, ada guru yang ngawasin?
Ada ada. Jadi, gurunya ngawasin itu, Kak, <chuckles> di belakang, sambil diceramahin kita ini. Waduh, udah udah itu, tahu lagi. Nah, masalahnya kan, kalau WC WC yang dibersihin, sering dibersihin kan masih ini ya, mending baunya, ya. Nah, WC di tempat kami ini Kak, di sekolah kami ini masalahnya yang bersihin tuh enggak ada, Kak.
<laughs> Kasihan banget. <chuckles> Lucu sih. Itu, lucu banget. Iya pasti. Nah. Hmm.
Jadi, kebayang baunya.
Hah? Berarti ini emang enggak ada petugasnya?
Ada petugasnya, tapi enggak dibersihin tiap hari. Kadang mereka itu kalau misalkan, enggak tahu lah buang kotoran itu, jadi sembarangan aja, Kak. <chuckles> Gadang enggak disiram, gitu. Waduh, rasanya luar biasa itu.
Oh. Ih. Parah banget. Astaga, ih, gila itu serem banget, sih. Itu serem, sih.
<chuckles> Tapi, ada lagi Kak.
Trauma. Hmm, ya ampun masih ada lagi yang lebih parah?
Ada lagi yang lebih <chuckles> ada lagi, Kak.
Terus, gimana gimana?
Nah, jadi gini, waktu itu sebenernya kami kan, udah sering ya kayak gitu. Bahkan kayak udah kebal ya, ke suruh bersihin toilet gitu, Kak. Jadi, kadang capek sendiri ya, si guru ini. Nah, jadi waktu itu pernah nih ya, aku waktu itu
Astaga. Terus? Oke.
ini Kak, jadi kita ini bergo gerombol ya, gitu. Nah, waktu itu kita ke toilet. Nah, di toilet itu kita tuh ngerokok Kak.
Mhm.